あ、いっぱいありますよ。あのシャワーだけだったら、例えば足湯のバケツとかあってもいいかなって思いますし、あとレンジでチンして、こうホットパットみたいな、あっためる、肩とか首とか温めるやつとかも単純にいいですしね、あと、単純にこう基礎代謝を上げるのに、ちょっと筋トレすると、またその体温の差で夜よく眠れたりとか、そう、ありますよね。
うん。 うん。 ああ。 はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 うんうん。 ええ、あ、なるほど、はい。 うん。 なるほど。 うんうんうん。 ああ、なるほど。結構その根本からこうやっぱり体を何でしょう、温めていくっていった作業をするとかなり良さそうですかね。
うん。 そうですね、うん。 うん、いいと思います。あとあの、フェルデンクライスっていう、ま、なんかこう、筋トレとかじゃないんですけど、脳に、体の動き動きやすい方法を覚えさせるみたいなエクササイズがあって、それ全然なんか大変じゃないんですけど、ユーチューブとかでも動画あるんで、なんかそういうので見ると結構疲れ取れたりとかしますよ。
うんうん。 うんうんうん。 はい。 はい。 へえ。 はい。 うん。うん。 ええ。 初めてきました。すいません、もう1回名前聞いてもいいですか？
うん。 フェルデンクライスです。
フェルデンクライス、え、ちょっと調べてみます。結構、え、それ初めて聞きました。結構、効果あるあれなんですかね？リラックス方法という。うん。うん。うん、ふん。
はい、<giggles> ぜひぜひ。 うーん。 結構効果ありますね。なんか肩こりとか、結構、やった、す直後に20分とかやるんですけど、やった直後に「あっ、楽になった」っていうふうになったりとかするんで、うーん、もし体の疲れだったら
うん。 へえ。 ああ、いいですね、なんか。